Kasi naalala ko no'n sa church namin meron do'n nagtutugo nagtutug nagtutur nagtuturo ng yoga. Tapos 'yon nga nabanggit niya sa'kin 'yong meditation. Kasi sabi ko nga parati akong nabu-burnout sa trabaho kasi halos alaw araw-araw nasa bahay lang ako eh, tapos work from home, so simula no'ng pandemic.
Oh. Hmm.
Talagang nakaka-burnout 'pag parati ka lang nakaharap sa computer. Tapos kaming mag-asawa parehas lang kami ng trabaho nasa bahay lang. 'Yon nga, nakakatawa nasa bahay lang kayo parehas, pero parehas kay stress tsaka burnout, alam mo 'yon? Ayun 'yong una, pagme-meditate. Pangalawa siyempre 'yong pag-workout, exercise. So, oo, sobra para sa akin, halimbawa sa aming mag-asawa, 'di ba, minsan meron kaming bagay na hindi napagkakaunawaan, na nagtatalo kami. Kami kasing mga lalaki siguro ugali namin 'yon na ako, ah, ayoko 'yong sinisigawan ko 'yong asawa ko. So para i-release ko 'yong stress, either mag-walking muna ako, maglakad lakad o kaya mag-exercise para
M Hmm. <giggles> 'Yon nga eh. Ah, nakatulong din siya. M Hmm. Parang binabaling mo sa iba muna 'yong atensyon mo.
Tama, oo. And may nabasa ako no'n eh, 'yong paglalakad daw 'pag mainit 'yong ulo mo, pagbalik mo, mawawala na eh. 'Tas okey na uli kayo kasi is dahil lang sa stress talaga eh. So 'yon.
Ah, oo, tama. Mm, maganda nga 'yan kasi 'yong paglalakad kaya nga nasabi mo, parang naliliwanagan din 'yong isip mo. Kasi siyempre habang naglalakad ka nakapag-isip-isip ka lang din, 'tas 'yon nga parang oras mo na rin 'yon sa sarili mo. Pero curious lang ako sa meditation pa'no mo ba siya ginagawa? Ano 'yon, parang deep breathing ba or ano ba, pa'no ba siya?
Mm. Mm, mm. Mm. Hmm. 'Yon nga. No'ng una meron kasi kaming challenge na ginawa. Kasi ang meditation 'pag ginawa mo siya nang biglaan, halimbawa 30 minutes agad, mabuburyong ka. Tapos 'di ka makaka-focus. So ang ginawa ko parang step-by-step. Maliit muna, una 5 minutes. So ang pinagawa sa'min, meron kang pakikinggan na tunog ng mga nature, halimbawa tubig or kung ano man 'yan, tapos may meron kang maririnig na boses na i-ga-guide ka. Kung ano 'yong sasabihin mo, maging maging thankful ka 'yong mga gano'n. Tapos may background music na talagang mare-relax ka. So una 'yon 'yon 'yong meditation. May goal dapat para sa'kin, ah, kasi kung bibiglain mo siya, hindi mo siya matututunan ng maayos eh. 'Tsaka hindi ka makakapag-focus mas lalo ka lang mai-stress, sa madaling salita.
Hmm, 'yon nga rin, mangyari. Oh. Oo nga. Hmm. 'Yon nga. Maganda 'yong paraan na 'yan, 'no, 'yong paunti-unti para, 'yon nga, nasasanay ka rin kasi, tama ka, mahirap kapag binibigla, ano? 'Yon din 'yong naiisip ko ba na baka ma-bored ka nga kapag kunwari 30 minutes o isang oras na agad na meditation, 'no?
Mm. Hmm. Mm. Ay naku, grabe 'yon. Oo, 'di ka talaga makakapag-focus.
Pero